Alam mo sobrang nabe-burnout na ako sa buhay ko saka sa trabaho. Tapos ito pa, last ah, this week lang may nasabi sa'min na parang ano baka magkatanggalan, ganun. Medyo hindi na maganda yung, um, kalagayan nung kumpanya. So, ako sabi ko, "Hala, kailangan ko na sigurong mag-isip." Tas parang alam mo yun, nabe-burnout na din naman ako in the first place. So, siguro nga kailangan ko na nga daw tanggapin yung pahinga. I mean yung magpahinga daw ako, baka binibigyan lang daw ako ng time, para talagang i-proccess lahat. Kasi ano may, ah, nangyari din sa personal kong buhay. Tapos, yun nga, ah, medyo magulo din 'yong pangyayari do'n sa work, ang daming changes ang daming dagdag. Tapos napag-alaman ko din na may mga iba na pa lang tao na binabawasan 'yong sahod nila. Para lang talagang ma-keep 'yong company. So, sabi ko alam mo 'yong burnout na nga ako. Tas ganito pa pala bang hindi naman din pala, um, magma-matter yung mga ginawa kong effort at sacrifices. Kasi pawala na din naman pala. So, inisip ko magpahinga muna ako. Um, huwag muna kong, siin magtrabaho. Kaso yung mga kailangan ko naman bayaran, kasi may hinuhulugan ako, meron akong kinuhang gamit at hinuhulugan ko siya ng mga siguro 4,000 a month, ganon. Sabi ng kapatid ko, "Baka s talagang pinagpapahinga ka na." Kasi ano, eh, ayan nagkasabay-sabay daw 'yong mga nawawala sa'kin. Tas sabi niya, baka naman need ko daw talaga muna mag-refresh. Tapos baka by March na lang daw mag-work, ganon. Eh, sabi ko baka kasi ano mag hindi ako makab hanap agad tapos ang ending, eh, yung bayarin ko naman ang maapektuhan. Kumbaga, 'di ba, 'pag minsan pagka na-late ka nam bayad magkakatubo, ganun. Ayoko naman ng ganun. Pero sabi nga tinatanong ko yung sarili ko actually pagod na din ako talaga to be honest. Kasi 'yong trabaho ko nga panggabi. Iba kasi 'yong ano, eh, pagod dun, eh. Hindi ko mab nababawi 'yong ano ko pag 'yong kami babawi ng 'yong tulog ko kasi, halimbawa, makagising ako ng 10:00 hindi na ako makatulog uli. Kasi nga maingay, may mga dumadaan mga gano'n. So, imagine mo 'yon parang everyday, every weekdays puyat ako. Weekend
Oh, bakit naman? Mm. Hmm. Mm. Oo, nga. Mm. Oo. Oo. Mm. Itulog, oo. Oo, matagal mo ng ginagawa yan?
Oo, matagal na kaya burnout na nga talaga ako. Saka gusto ko din sana magpahinga pero alam mo yun, parang nililimitahan ko yung sarili ko saka parang hindi ko alam kung ko ba o dapat ko ba siyang gawin. Sa tingin mo, paano ko ba tatanggapin na need ko na ba talagang or need ko ng magpahinga?
Mm. Mm. Oh. 'Pag nagkasakit ka. Charot, joke lang. <chuckles> Kasi 'di oo, kasi dire-diretso yung ano mo eh, yung pagha-hustle mo eh, 'no. So, mainam ano, um, ang ano ka lang it's pa-confirm ko nga sa'yo, ano ba yung pumipigil sa'yo para magpahinga ka?
Mm. Bukod sa bayarin, eh ayokong ma-tag as ano, yung ayoko munang umasa sa ate ko, though siya yung nag-o-offer, ayoko kasi. Nahihiya ako. Mm.
Okey. Pero 'di ba sa tingin mo, kapag nagkaroon ka ng sakit, mas aasa ka na ayaw mo namang gawin.
Yes, actually.
Mm. Kasi minsan, ano, minsan hindi natin na ba-balance, 'no. Um, may mga pagkakataon kasi na halimbawa, for example, nabanggit mo 'di ba, ayaw mo kasing umasa. Though valid naman 'yon 'no, valid 'yon, naiintindihan ko yung pinanggagalingan mo. Pero minsan, yung ego natin yung nagtutulak para alam mo 'yon, yung health naman natin yung mabalewala natin. Kasi parang, sa pa 'pag ano, 'pag may problema tayo talaga tapos, ah, 'pag may problema tayo tapos parang ayaw natin na nahihiya tayong humingi ng suporta o ayaw nating kumuha ng suporta sa iba, ang last na mina-matter natin, ah, ang last na minamatter ng isang tao, 'no, ay yung ano about sa health 'no. So okey lang kahit mabago mapagod, kasi kailangan kong mag-ano, mag-hustle, kailangan kong mag-hustle. Pero at the end of the day, ang nababalewala yung health. Eh 'di ba, napak ah, napakalaking kalaban ng health, 'di ba. Sa tingin mo, kapag nagkaroon ka ng health issue, ano ang magiging number 1 na problema mo?
Pera din. <chuckles> Saka ano sino mag-aalaga sakin ngayon, parang ganon kasi
Mm. Totoo.
sa isa na lang kami. Baka ako na nga lang maiwan dito sa bahay or baka umalis din ako, eh. Hmm.
Mm. So, what if pag nag what if lang, ah, oh, toktok. <chuckles> What if nagkasakit ka sa tingin mo sino mag-aalaga sa'yo?
Um, wala actually sarili ko lang.
Mm. Pero sa tingin mo hindi ka, ah, hindi ka kakamustahin ng ate mo?
Kakamustahin, pero siyempre may ano seven day. Balak niya kasing bumalik do'n sa Norway. So, um, probably, eh, ano hindi n wala na akong masyadong makakasama dito. Yung kapatid ko naman kasi sa ano siya Maynila siya nagwo-work. Tapos 'yong work niya madalas may OT minsan 6 days kasi sa healthcare siya. So, ano may sarili din 'yong buhay kasi medyo bata-bata pa yun. Eh, mahirap makipagsabayan do'n puro par ano 'yon malakas pa 'yon, eh, gano'n. <chuckles>
Ah, okey. Mm. Mm. Mm. Oo. Pero kaya nga mas mainam na mas alagaan mo yung sarili mo, 'di ba? Kasi kapag may nangyari sa'yo, ah, sila sila rin sila rin na may kanya-kanya rin batay sa'yo, 'di ba? May kanya kanya na ring life at may kanya kanyang profession na tinatakbo. Poproble iisipin ka at iisipin ka. Eh, 'di ba, ayaw mo nun. Prang ayaw mong umasa sa ibang tao. So, more likely, 'no? Dapat ang asahan mo yung sarili mo. So, siguro, ah, ah, ang nais ko lang sabihin, 'no? Magkaroon ka lang ng ano, 'no? Magkaroon ka ng realization about sa, ah, masyado mong inilalayo't pinapagod ang sarili mo, kasi ayaw mong umasa sa ibang tao. Pero na-o-overlook mo na yung ginagawa mong paglayo at yung pagha-hustle everyday, eh, nakakaapekto naman sa health mo. So, ah, number 1 na puwede mong gawin paraw, ah, pa malaman mo talaga na limitasyon mo na sa pap sa pahinga, 'no? Ay makita, 'no, na kapag, ah, kapag sumasama na yung pakiramdam mo or parang ayun nga feeling mo burnout ka na, 'no, at marami ka ng na-o-overthink. Chance na yun para mag ano ka magpahinga ka na, 'no? Kasi kapag nagtodo-todo yan, lalo na yung pagka yung burnout kasi mentally yon, 'di ba? Mental fatigue yan. Pero dahil sa mental fatigue na yun napapabayaan natin yung pagkain unhealthy, stress. So, ano nga nasusunod dun? Nagkakatrangkaso, bumababa yung dugo, 'di ba? So, yung iba nagkakaroon pa ng ano o kung kung di ka magkaka-high blood, magkaka-low blood ka, 'di ba? So, yung mga ganoon. Ah, sa ano ba sa s simula nung nag-start ka, meron bang pagkakataon na parang nakapagpahinga ka naman?
Oo. Hmm, mari Sang-ay totoo yan. Ovi Um, oo kasi noon parang, na terminate ako 'no ta's 2 months a eh 2 weeks akong or 2 ah 'di 2 weeks akong nakapagpahinga, ayon. Pero hindi ako actually nakapagpahinga no'n kasi nga nag-aalaga ako or sumasama naman ako dun sa mother ko kapagka may dialysis session siya, so hindi ko din nabawi talaga kumbaga, um, for 5 years wala din talaga akong masyadong naging pahinga talaga completely. Um, al 'yong mga naalala kong pahinga ko is 'yong nag Boracay ako ng 3 days, 'yong nag-book kami ng mga kaibigan ko sa Baguio ng 3 days din, nag Tagaytay kami ng 5 days, 'yon lang 'yong mga takas ko, ay 'yong nasa Marinduque ganiyan. Um, nung hindi pa rin pang araw-araw talaga, parang ano tinanggap ko na no'n na wala akong tulog, ano ko gan buti nga hindi ako nagkakasakit, 'yon nga pinagpapasalamat ko kay Lord kasi hindi ako sakitin kasi 'yong, ah, isang tao 'pag 'pag, ah, siguro sila may gan'tong schedule sa akin panggabi ka minsan 'pag sabado sumasama ka pa sa mama mo, tapos minsan ano, um, 'yong mama ko kasi mahilig din mag-mall 'yon ano siya kasi nabo nasa-sad nga siya kasi may sakit siya, sinasama ko pa 'yon, tapos ako pa nanlilibre dun, daming pinapabili ganiyan. Kung minsan naman hinahatid ko siya sa mga friends niya, 'yung gano'n, parang ang daming nakakapagod na nangyari sa buhay ko na hindi ko puwedeng matakasan or ka actually kaya ko 'yung takasan eh pero konsensya ko kasi sinong magbabantay, gano'n. So, ah, tiniis ko lahat 'yun, kaya parang 'yun nga na burnout ako, pero, ah, hindi ko lang din alam sa sarili ko, parang hinahanap-hanap ko 'yung siguro pang iniisip ko 'yung worth ko 'no kailangan kong mag-produce kaya ka parang ayoko pa ring tumigil, gano'n.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Pero oo. Oo. Mm, pero nga ayun nga, ah, siyempre thankful tayo na sa ang dami mong stress na pinagdaanan within 5 years hindi ka nagkasakit 'di ba. Pero hindi ka hindi sa pinag-o-overthink kita, ano. Pero 'no, as of now, pero pa'no pag ano hihintayin mo bang mag full ma full low-batt ka. Kasi ganiyan minsan 'diba, may sakit naman oo may mga sakit na biglaang lumalabas. So parang ano, huwag kang magpakampante. Kaya na bu-burnout ka at pumupunta ka sa ganiyang stage, kasi may part na pakam na nakakampante ka na, "Ay hindi naman ako nagkakasakit eh, so go go ko lang 'to," 'no. Kasi walang walang ano wala dapat ang nakakapan na wala dapat wala dapat ang nagiging kampante sa health, ah sa health ng isang tao, lalo na ng kanyang sarili 'no. Kaya nga 'di ba kahit gaano ka healthy ang sinasabi ng doktor dapat meron ka pa ring yearly check up, consistent pa rin 'yung pag-che-check up mo. Kasi may mga sakit na hindi talaga agad-agad nararamdaman 'no. So hindi naman kita pinag-o-overthink 'no. So ang ibig sabihin ko lang 'no, siguro ang number 1 na puwede mong gawin ay try din mag pa-check-up ka 'no. Hindi para malaman kung may sakit ka, pero para halimbawa mabigyan ka ng ano for proper proper ano proper dose ng vitamins 'no. Kasi sinasabi mo nga na wala kang tulog, puyat ka, mga gano'n. So marami kang iniisip 'no. So why not try na magpa-check ka para sa proper vitamins ano, kaya para makita rin 'yung, ah, 'yung heartbeat mo. Para makita kung, ah, normal naman 'yung heart heartbeat mo, kasi sigurado ang pinaka unhealthy na ginagawa ng isang tao talaga ay pagpupuyat 'di ba. Which is common mong ginagawa without with that one 'no. Um, so hindi naman siyempre hindi naman ako medical professional 'no, pero ano lang pagpapaalala lang 'no, pagpapaalala lang sa mga puwede mong gawin. Kasi ang tanong mo kasi 'di ba, kung kailan mo malalaman 'pag kailangan mo na talagang magpahinga. Ayaw nating umabot na magkasakit ka bago ka magpahinga 'no. Siguro ano isipin ano ba 'yung ano ano 'yung ideal mo na pahinga? Ano yung naa-ideal at nakikita mong pahinga?
Mhm. Ay hindi na. <chuckles> Mhm. Mhm. Oo. Hmm. Mhm. Oo. Oo. Oo. Kaya nga. O siguro mga 1 month and a half gano'n. Tapos, um, 'yong ilang days do'n eh, nasa travel ako siguro. Gusto ko ma masubukan 'yong ano eh, um, 'yong nakita ko sa internet, ah, somewhere in Bicol, Camarines Sur yata 'yon 'yong sobrang serene na lugar. Kasi 'yon 'yong hinahanap-hanap ng system ko kasi parang lagi na lang akong nasa tapat ng computer, tapos lagi na lang akong naka ano, yuko. Napapansin ko nga yung likod ko medyo hindi na siya straight kaya inaayos-aayos ko siya ngayon, medyo nagwo-workout workout na nga ako. At ayon 'no, alam mo actually, yung sinabi mo kanina na parang need ko magpa-check-up, balak ko talaga 'yan kasi nararamdaman ko na parang palagi na lang akong puyat, though hindi naman ako nag-o-overthink pero baka mamaya may problema ako sa dugo kasi nangyari na pala 'yon dati. 'Yon lang naman 'yong instance na nagkasakit ako, 'yong nagka-anemia. Baka mamaya bumabalik na naman kasi nga this past few ano, oo nagbabantay ako sa ospital nung bago mawala 'yong mama ko, so feeling ko talagang tama nga siguro na kaya nawalan ako ng work mawawalan pa lang. Tapos, um, 'yong, um, hindi ako maka ano muna baka dahil 'yon talagang pinagpapahinga ko baka si Lord na talaga yung gumagawa ng paraan, parang sinesenyasan na 'ko na, "Huy, ano ba, pahinga din." Baka gano'n, so tatanggapin ko na nga lang 'yon na lang siguro yung magiging, um, decision ko dun. Uy, thank you ah, kasi ikaw yung isa sa mga nagpa-realize sa'kin na talagang kailangan ko muna ng rest at para din yun sa health ko saka sa, um, mga tao sa paligid ko kaya thank you sa pakikinig at sa payo. <chuckles> Paalam.
Mm. Mm. Mm. Mm. Ah, low blood. Oo. Mm. Oo. Oo, salamat din sa pag-o-open up 'no. Kakayanin 'yan.